أيوه، كلامِك صح، بس التطبيق صعب الحقيقة، التطبيق مش سه
أكيد، طبعًا. لأ، إحنا بنتكلّم في الفكرة، لكن في التطبيق لأ، إحنا عارفين إن كل حاجة هتبقى صعبة، بس هي صعبة لحد ما نتعوّد عليها.
مش إمم، إمم. حتى برضه ف في تفكير الناس اللي هي الكبيرة زمان، غير الجيل بتاعنا بيختلف شوية، يعني حد لمّا يموت مثلًا تلاقي الله يرحمها راح ل للأحسن منّي ومنّك راح عند ربّنا وخلاص، فاهم؟ تحسّي إن الموضوع عادي يعني بالنسبة له في البداية يعني لو هو راجل أو كده، مش قصدي على سِت، كبير في السِن بيتقبّل الموضوع، من جوّاه بيبقى حزين جدًا وبعدين بيبقى موجوع جدًا، بس عادي بيبقى قدّام الناس قوي يعني.
صح؟ أيوه. صحيح.
في النهاية في النهاية التعامل مع فُقدان شخص بتحبّوا فجأة آمم هتحزن و وتاخُد وقتك في في الحزن وتعيش الألم والإنكار والغضب وتحاول تقرّب من ربّنا شوية، تحكي مع نَفْسك، تحكي مع واحد صاحبك. في النهاية مع الوقت هتتجاوز كل ده.
بالضبط. والفُراق أمر مَحتوم.
بس هو ده

بالضبط، ف يعني ال ال
أنا مش عارف أعالج نَفْسي <chuckles> تمام، آه. صح آآ
<laughs> بس والله الوقت بيساعد برضه في ده، إنه مش إنه مش أول ما تفارق مع حد كده خلاص أنا مُتقبل الفراق لأ، بتاخد وقت، بتنهار لازم زَي ما قُلنا في الأول إن إحنا بنعيش مرحلة الحزن مرحلة، مرحلة بكلّ تفاصيلها، بكلّ وقتها.
إمم. أيوه، هي بالضبط، اللي هو الصدمة، والإنكار، والغضب، والحزن، والعميق والت
ه بالضبط، والعياط، وكلّه، كلّه وتعيشه، حتى لو هتعيشه لوحدك.
خُ خُد وقتك يعني آه، خُد وقتك آه، Take your time فعلًا، برضه اهتم بجسمك، يعني الجسم بيتأثر جدًا بالحزن.
بالضبط. حقيقي جدًا، هرمونات، والوش، والشَعر كلّه.
لو أهملت أكْل، أو نوم، أو الألم النَفْسي حاول تاكل وجبات بسيطة، تنام بالليل قدْر المستطاع يعني، تتحرك ولو 10 دقايق حتى مَشي فاهم؟ حاول برضه تتجنب القِرارات، القَرارات الكبيرة بسرعة. أول فترة بعد الفقد بيبقى العقل مش صافي يعني، فلو تقدَر ما تاخدش قرارات مصيرية زَي بيع بيت، تغيير شغل، أو خلافات عائلية غِير لمّا تهدا شوية.
بالضبط. أيوه. اهم.